Nah, terus cocoknya kalau misalkan akhir pekan itu, kita nyari makanan yang agak beda, gitu loh. Jangan makanan junk food mulu.
Heeh. Oh, bedanya apa, Mas?
Iya, makanan tradisional lah, gitu.
Oh. Oh, gitu? Waduh. Kira-kira nih, ada nggak makanan tradisional favoritnya Mas nih yang pokoknya selalu bikin kangen, dan pengen mulu, gitu? Boleh dong cerita, ada nggak nih?
Mmm, boleh. Ini kan kalau aku sebagai orang Jawa, kalau misalkan cari makanan tradisional, apalagi di zaman sekarang ya, itu kan udah mulai agak susah. Apalagi makanan tradisional Jawa itu ada aneh-aneh seperti
Heeh. Heeh. Heeh. Oh, oke. <laughs> Kok aneh, Mas? <laughs> Apa apa?
awul-awul. Nah, ini kayak pernah denger nggak? Awul-awul?
Awul-awul? Awul-awul, Mas?
Iya, gembung iya, gemblong.
Itu, pakai singkong itu bukan? Bukan, ya?
Iya, itu pakai singkong.
Sama sama, apa, kelapa parut buk bukan, ya? Bukan?
Itu, namanya gemblong tekek.
Oh, gemblong? Tahu tahu, Mas. Tahu. Aku suka itu, Mas. Ya, terus terus, apalagi, Mas? <laughs> Aduh enaknya. <chuckles> Aduh gemblong.
Mhm, gemblong, gemblong. <laughs> Awul-awul.
Aduh enaknya. Terus apa lagi, Mas?
Mhm. Terus banyak sih, ya. Cuman kayak
Yang favorit Mas, si awul-awul ini, ya?

Nah, mungkin aku bisa memperkenalkan jajanan tradisional yang, jarang orang luar, tahu, namanya
Wah boleh boleh, heeh.
orog-orog.
Hah? Orok-orok? Bukan orok bayi toh Mas?
Iya, orog-orog, <chuckles> bukan orog-orog.
Orok-orok, oruk-oruk? Pakai U oruk gitu ya?
Orog. Bukan, O-R-O-G, orog-orog.
Oh orog-orog, oh oke itu dari mana ya Mas?
Itu dari Jawa cuman, eee, kebanyakan orang kan taunya, gemblong gitu ya kalau orog-orog itu, sama-sama dari singkong, cuma, dia, eee, ketika diapa singkongnya jadi kayak agak kering gitu loh lembut tapi kering, tapi pas di misal diambil, itu kayak apa ya gerempel-gerempel, gimana tapi bisa ngepyar gitu loh, gimana ya susah jelasinnya. <chuckles> Intinya enak tau, orog-orog.
Heeh. <sniffs> <sniffs> Oh, oke. Heeh. <sniffs> Kayak styrofoam dong. <laughs> <sniffs> Eee, rasanya manis atau asin itu Mas?
Manis, jadi kalau ini gula merahnya di dicampur, eee, semua itu posisi, singkongnya diparut terus diuwek-uwek gitu ya diremet-remet gitu, nanti, baru diolah terus dikasih tepung kelap eh, dikasih kelapa parut, terus dicampurin langsung, terus disajikan posisinya nggerempel-nggerempel gimana gitu butir-butir kecil.
Oh oke. <sniffs> Heeh. Heeh, heeh heeh, oh. <sniffs> Heeh.